Also zu damals und heute meine ich jetzt nicht.
Also ich gen genau also ich genieße heute diese schnelle Verfügbarkeit. Ich glaube, ein relativ breiten br breiten Erfahrungsschatz und Wissensschatz zu haben und durch das Streaming, wenn mir irgendetwas einfällt, komme ich relativ schnell auf den Titel und kann mir relativ schnell auch die auch die Lieder oder die Interpreten halt rausziehen.
Mhm. Mhm.
Ähm, das d das halte ich für meine Sozialisierung oder wie ich durchs Leben gelaufen bin, für unheimlich komfortabel und unheimlich schön. Was ich heute vermisse oder was ich was ich schade finde für die heutigen Generationen, ist diese Auseinandersetzung durch Reduktion mit einem Künstler oder einer Art von Musik, dass alles so flüchtig geworden ist.
Mhm. Ah, okay.
A also, ähm, f also, Opa erzählt vom Krieg, ne? Früher gab's auch Konzeptalben oder irgendwas, wo man das ganze Album durchgehört hat, weil's eben anders nicht ging. Oder es es war damals halt angesagt, die ganze Platte und jetzt hast du die ganze Platte gehört und hast dich mit dem Künstler ja von früher, meine ich jetzt, ne? Von positiv, ne? Von früher. Du hast dich früher in a in Ermangelung der Alternativen einfach mit einem einer Musik oder einem Künstler auseinandergesetzt. Heute gefällt dir irgendwas 10 Sekunden lang nicht oder auf auf Whatsapp, Instagram, wischst du weg und du bist viel breiter aufgestellt, aber nichts irgendwie tiefer, was 'ne ge tiefere Bindung vielleicht aufbauen kann und das finde ich 'n bisschen schade, weil die Helden meiner Jugend s sind bis heute meine Helden meine Helden und ich glaube, dass diese Helden, diese Musikhelden der Jugend durch die schiere Masse und die schiere Breite sich gar nicht mehr so ausprägt und der Einfluss wahrscheinlich auch gar nicht mehr so groß ist, wie das früher der Fall war und das finde ich 'n bisschen schade, so als Orientierung, als verbindendes Element. Das geht 'n bisschen verloren.
Mhm. Ja. Was meintest du jetzt mit Opa, erzähl vom Krieg? Ach so, ah okay. Ah okay, ja, mhm. Mhm. Mhm, ja. Ah, okay. Mhm. Mhm. Ja. Mhm, also ja. Sprichst so wichtige Themen an, ne, mit der Schnelllebigkeit, mit dem, dass man vielleicht bestimmte Dinge in der Tiefe gar nicht kennenlernen kann, weil man ihnen gar keine Chance gibt und das war früher nicht so, ne? Da hast du ein Lied gehört, hast du gesagt, hast dann auf Verdacht die gesamte CD gekauft, ohne zu wissen, was da drauf ist. Da konntest du nicht wegklicken, sondern das hast natürlich angehört, hast du auch viel Geld für bezahlt.
Genau. M genau. Genau. Ja. A genau. Genau. Genau, un und heute ist natürlich alles sehr viel komfortabler, aber heut heut braucht man viel mehr Orientierung, wo man hingeht. Man ist ja verloren in der Menge.
Mhm. Mhm, es gibt auch einfach viel mehr, genau. Ja.
Und das finde ich 'n bisschen schade. Also diese Orientierung, da sind wir noch nicht so weit. Klar gibt's Algorithmen und so weiter, aber, ähm, das war früher, glaube ich, hm, durch den Mangel besser organisiert.
J Mhm.